Так, ну вот именно желание ты рассматриваешь, это желание идёт оно изнутри, потому что, да, вот у тебя такой душевный порыв, и тебе самой это приятно, либо это вот какое-то навязанное извне, что-то такое, что-то тоже навязано.
Мгм. Да, да. Да, вот это очень тяжело, кстати, отличить навязанное от того, что ты хочешь. Нам столько всего навязали на самом деле. Э, там, ну, очень много, там целая, не знаю, книгу можно написать, что нам навязали, особенно вот эти поколения, да, мудрых советских женщин. Поэтому постоянно, да, надо вот рефлексировать, это очень тяжело. Но я пытаюсь, конечно, да, пытаюсь. Но мне кажется, у меня получается, м.
Н, конечно. А как, э, с Ну да, слушай, а вот как у твоего мужа? Он вырос тоже в такой вот культуре, что женщина должна Приходится вам сталкиваться вот с какими-то разными взглядами?
Да, да. Да, он вырос ещё в хуже куль в, да, ещё культура ещё хуже была. Э, он мексиканец, а здесь тоже вот как-то я вижу, женщины прям тоже имеют такую же вот, как-то так получилось. Такая же, даже большая, наверно, ценность для них мужчина, чем для нас. Но есть, да, там мужчина у них тоже прям, м, такое золотце. Ну вот, мужч моему мужу не повезло. Да. Они Да, не повезло.
Мгм. Пуп пуп земли. Так. Ну и, а, слушай, ну а как тогда Вот и он тозь в тоже вырос в такой культуре. Он он ожидает от тебя такого отношения, или ты его вот, как-то Вы это обсуждали? Были, может быть, конфликты какие-то? Или вы по-другому, он тоже вот, как ты смотри смотрит на это, что, э, женщина?
Нет. Ну так Ну в Он, да, он какой-то более прогрессивных взглядов, он не считает, что у женщины там место на кухне и так далее, но вот иногда это проявляется. То есть, он приходит с работы и ждёт пока его накормят, да? Иногда я это делаю, когда мне хочет, м. Если мне этого не хочется, этого не делаю. Ну, вот он так смотрит, потом, конечно, сам идёт себе делать ужин. Но это как-то такого плана. Ну пока вот, м, ну и опять же, вот какой-то ценности я вот для него, ну, ну, для меня вот как бы нету, да? То что он какая-то там, ну я не знаю, как это объяснить. Ну то есть
Мгм, м. <chuckles>
М, я не буду делать какие-то шаги, вот г главное, чтобы был мужчина в доме, там, да, вот там полный желудок, что-то ещё, вот да, я только делаю то, что я хочу.
Мгм.

М-да, есть такие конфликты. Э, ну, были были, уже нету. Мы уже их решили и всё, ну, как бы поставили границы, всё нормально теперь. А раньше, да, мама была очень, а, как сказать, расстроена, что вот и её сыночка там помогает мне пол помыть или что-то такое, да.
Мгм. М. Так. Ну, и эт ну, это, то есть, вначале это было, но пришлось как-то расставить границы, объяснить, что это Э.
А сейчас нет. Да да да. Пришлось поругаться очень сильно. Да, мы там были целый год вот в таком конфликте, не разговаривали. А, ну да, сейчас вроде как мы наладили немного, разга ну, такое, но всё равно как-то, знаешь, такое всё очень пове ну. Мы мы мы не м, не знаю, как те объяснить, как чужие люди немного. Да, мы там, конечно, встречаемся на какие-то праздники там и всё такое. Но вот нас такое вот какое-то, э, мы общаемся вот, ну, скорее всего, да, как чужие люди, не как родственники.
Мгм. Ну, не близкие отношения, но зато есть границы, да. То есть тут, может быть, немножко получается, что приходится выбирать либо близкие отношения, но тогда будут и советы, и мнения, и рекомендации о том, что <chuckles>
М-да. Да. Мгм, да. Если вот, да, ближе подпустишь, она начинает как бы немного уже навязывать, э, свою точку зрения. Ну, вот это всё, да, если чуть-чуть ближе подпустить. Вот так на расстоянии меня, в принципе, устраивают. Ну, нь потому что вот 1 год, да, 1 год нашей жизни вот очень сильное было, как сказать, влезание, да, или как это сказать, в нашу жизнь. Это просто, а, чересчур уже было, поэтому, да, пришлось так вот расставить границы.
Мгм. Да, ну, без конфликто Да. Ну с Ну да, но это вообще, вот, наверно, тяжело вот так расставлять границы, такая вот разница между культурами, поколениями. А как думаешь, вот твои дети, вот будет как-то сильно это всё отличаться? Может быть, ещё будет какой-то виток развития, и окажется, что все взгляды, которые сейчас приняты, <chuckles> постареют.
Думаю, да. Я думаю, да. Я вижу, у у я вот вижу, что сейчас женщины это тоже поняли, то что поняла еще 20 лет назад, они это понимают, они уже не хотят на кухню, они уже не хотят вот как вот просто какого-то мужчину, чтобы там был, да. То есть, если они уже хотят замуж, то они хотят вот просто хорошо, м, ради удовольствия, ради счастья, а не вот просто иметь какого-то мужчину. Вот я вижу это прям вот повсеместно. Женщины переосмыслили, что вот надо, чтобы я была счастлива, а не просто чтобы там о обслуживать кого-то. Да, я очень этому радуюсь, я прям не могу нарадоваться, что наконец-то прошел этот период. И я вижу, что и молодежь сейчас уже как-то не стремится, да, вот кого-то обслуживать, если это женщины. Э, возможно, это пере перекос какой-то будет, а, там уже будет наоборот, как-то мужчины пойдут обслуживать женщин, не знаю, куда это зайдет. Но я вижу такую вот тенденцию. Меня меня очень она радует прям.
Мгм. <chuckles>